Çok kültürlü olmak, seni nerede zorladı, nerede güçlendirdi? Biraz bahsedebilir misin?
Emm, yani, şey, emm, çok kültürlülükten anladığımı söyleyeyim. Eğer öyle soruyorsan, hani, çok kültürlü bir ortamda, eee, hani, birçok milletten insanın bir arada yaşadığı bir yerde, eee, yaşama imkânı buldum. Yani yurt dışında, eee, yaşıyorum. O anlamda, hani, benim hayatımı zenginleştiren bir yönü olduğunu düşünüyorum. Hani, eee, farklı kültürden insanlarla bir arada, eee, çalışıyor olmak, bir de farklı bir memlekette, emm, yaşıyor olmak, hani, hem buranın yerel kültürü açısından, bir de yaşadığım yerde çok fazla enternasyonal insanlar da var. Hani, onları da tanıyıp bilmek, eee, bayağı bir zenginleştirici bir unsur bence.
Harika olur. Muhteşem. Muhteşem. Peki, eee, güzel. Bunlara gelmeden önce ama senin birazcık aile kültüründen belki, işte, büyüdüğün ortamdan, anne babandan bahsedebilir misin? Onlarla ilgili neler anlatabilirsin?
Ya, ben aslında, şey, Ankara'da büyüdüm sayılır büyük oranda. Ondan önce kısa bir dönem, hani, çocukluğumun ilk yıllarında daha küçük bir şehirdeydik ama sonrasında Ankara ııı, daydım ve, ııı, ama şöyle deneyimlerim oldu, ortaokul sırasında, hani, ortaokul sonunda farklı bir ile da başka büyük bir ile, emm, yatılı okumaya gittim. Sonra üniversitede İstanbul'a gittim vs. derken biraz, hani, Türkiye'nin, eee, kozmopolit yerlerinde yaşamış olma imkânım oldu. Ailem az açısından, hani, Ankaralı oldukları için, eee, Ankara biraz daha şeydir, hani, memur, bürokrasi, eee, vs. diye bir stereotipleştirme vardır. Hani, biraz daha tekdüze gelir, hani, kozmopolit şehirleri arasında sayılmazdı, eskiden en azından. Şimdi biraz daha öyle ama biraz daha, eee, şey, eee, çok kültürlü diyebileceğin, hani, ilk akla gelen şehirlerden birisi değildi.
He, anladım. Nedir? Hı hı. Anladım. Yani, Anadolu gibi görülür değil mi Türkiye'de Ankara? Peki, Ankara'da doğmak, büyümek, mahalle, sokaklar, işte, biraz da, böyle, hani, anneanne, dede, belki gelenekler, bu anlamda sana neler kattı?
Tabii. Yani, şey, o kısmı çok iyiydi. Yani, benim küçüklüğüme dair, emm, hani, mahalle ortamında büyümek, işte, eee, biraz daha yakın ilişkiler içerisinde büyümüş olmak, işte, esnafını, kasabını, ııı, komşusunu falan bildiğin, tanıdığım bir yerde büyümüş olmak, aslında, çok keyifliydi. Hani, şimdi hep özlemle andığım da bir şey. Biraz da kendime, hani, z bu zamanın çocuklarına göre bir tık daha şanslı gördüğüm bir şey, aslında. Imm, biraz daha, aaa, şeydi, ııı, özgür bir ortamdı diyebilirim benim açımdan. Iıı Hı hı.
Evet. Anladım. Peki, mesela çocukken, böyle, sokakta oynayan bir çocuk muydun? Annen, baban buna izin verirler miydi? Yoksa biraz daha, böyle, hani, korunaklı büyüyen bir çocuk muydun ve evde ve yalnız mı geçerdi günlerin?
Yok, yani, ben bir sokak, ya, eve zor girerdim. Öyle söyleyeyim. Yani, hep sokaktaydım. Iıı, böyle, bazen çok artık açlığa dayanamayacak noktaya geldiğimde eve hızlıca bir girer. Böyle, birkaç şeyi hızlı hızlı tepiştirip geri sokağa atardım kendimi. O anlamda annemler de, hani, b biraz özgür bırakmıştı. Hem biraz güvende de hissediyorlardı galiba. Imm, şeydi, ımm, yani, evin yakınlarındaydım, tabii, ama hep göz önünde de değildim ama o konuda rahatlardı, biraz özgür bırakmışlardı.
Anladım. Anladım. Anladım. Peki, şöyle bir şey var mıydı? Yani, işte, akşam ezanı olmadan, eee, okunmadan eve gel falan gibi kurallar var mıydı? Biraz anne, babandan bahsetsene.
<chuckles> Evet, yani, şey, akşam yemeği hep beraber yenir bizde. Eee, hani, o kural dışında, eee, bir de ödevler zamanında yapılırdı. Yani, o konuları biraz, şey, önemserlerdi bizimkiler, işte, bazı şeylerin zamanında olması, sofrada beraber oturmak, işte, oyun oynayacaksam diğer şeylerin ihmal edilmemesi vs. gibi. Emm, onun dışında ama mesela akşam yemeğini oynayıp, karanlıkta da çıktığım çok oluyordu. Hani, saklambaç oynamaya karanlıkta çıkmak falan gibi.
Anladım. Peki, böyle, hani, şimdi büyüdüğün zaman belli ki çok fazla şehir değiştirmişsin ve, eee, söyleyecek çok şeyin var. Çok kültürlü ortamlarda olmakla ilgili ama çocukluğunda evin dışına çıktığında aileni aileyi de kültürün bir parçası olarak düşünürsen hiç fark eder miydin? İlgini çeker miydi, başka ailelerin yapıları? İşte, arkadaşlarının izinleri ya da, eee, ailelerin onlara getirdiği yasaklar ya da, işte, birbirleriyle iletişim şekilleri, orada başladı mı senin için kültüre ilgi duymak?
Hıh. Hı hı. Evet. Tabii aslında, yani, şey bazen, çok sık olmazdı ama bazen arkadaşlarımın evinde kaldığım zamanlar olurdu ama onun dışında, hani, gı eee, mahalledeki komşuların evine veya okuldaki arkadaşlarımın evine gittiğim falan da çok olurdu ve bana başkasının evi hep çok ilginç gelmiştir. Hani, oradaki aksesuarlar, eşyalar, salonun, işte, mobilyaları, sonra i anne baba arasındaki ilişki, çocuklarıyla ilişkisi. Hani, kendi aile kültürleri, eee, hani, o zaman bunun bir kültür olduğunu bilmiyorsun ama sonuçta kendi ailelerine dair bir kültürün içinde, eee, hani, farklı bir şekilde büyüdüklerini fark ediyordum. Emm, onlar bana hep çok ilginç gelirdi. Hatta ben şey yapardım, hep başkasının evine gitmeyi, o başkasının annesinin yemeğini yemeyi veya babasıyla so sohbet etmeyi falan çok severdim aslında benim için, emm, ilginç şeylerdi.
Evet. A! Ne güzel. Peki, sonra, tabii ki y yaşın büyüdü ve üniversite için İstanbul'a gittiğini söylüyorsun ve, işte, büyük şehirle belki de ilk aslında orada karşılaşıyorsun. Hani, bir, eee, dünya başkenti sayılabilir İstanbul bugün. Eee, orada nasıl bir hisle bulundun? Ailenden uzaklaştın, işte, bambaşka kültürlerin olduğu bence ilk yerle orada karşılaşmışsındır. Biraz İstanbul maceranı anlatır mısın?
Evet. Hı, ya, büyük oranda, evet. Hem aileden biraz ayrı olmak ve, hani, diğer insanlara biraz daha açık olmak, eee, durumunda kalıyorsun o zaman. Eee, ve, hani, birçok yerden gelen insanlarla hem yurt dışından öğrenciler geliyordu, işte, hem, eee, Türkiye'nin her yerinden bir ton insan, eee, geliyordu ve dı hani, üniversitenin biraz da steril bir ortamı içerisinde güvenli bir şekilde aslında, eee, iletişim kurabildiğin, eee, bir ortam sağlıyordu üniversite. Emm, o açıdan aslında şey, hani, birçok, hani, emm, nasıl olduğunu bilmediğin şehirler veya, işte, huyunu suyunu bilmediğin veya mutfağını bilmediğin yerlerden insanlarla çok şey paylaşmaya başlıyorsun bir anda ve, hani, bi bi bayağı dönüştürücü bir şeydi tabii ki üniversite yilları o açıdan. Eee, birçok şeyle tanışmayı sağladı ve İstanbul'un kendisini farklı, ona farklı gözle bakan insanlarla, hani, İstanbul'un tadını çıkarmak, eee, vs. böyle, çok güzeldi. Bir de o zamanlar İstanbul da biraz daha güzeldi tabii. Emm, evet.
Tabii. Evet. Ne güzel. Anlıyorum. Doğru. Peki, eee, sonra da, ııı, anlıyorum ki, İstanbul'u da fethettikten sonra artık yurt dışına, bambaşka bir kültüre gitmeye hem cesaret kazandın hem de meraklıydın. Çünkü çocukluğundan beri merak ettiğini söylüyorsun, hani, farklı ailelerde olmayı, başkalarının evinde olmaya, eee, ilgi duyduğunu, onların eşyalarını, işte, annelerinin yaptığı yemekleri merak ettiğini söyledin. Eee, eminim ki senin farklı bir ülkeye geçiş yapmanda da bu çocuk merakının etkisi vardır. Nasıl karar verdin başka bir ülkede yaşamaya ve neler yaşadın ilk etapta?
Evet. Evet. Yani, sonuçta merak insanı biraz harekete geçiriyor, değil mi? Böyle, <clears throat> ımm, biraz, hani, yurt dışındaki olan şeyler, oradaki hayat, başka bir yerde kendini test etme isteği vs. Bir de tabii ki hani, ımm, biraz başka kültürlerle de iletişim eee, me geçme veya bir bağ kurmak isteği oluyor. Emm, o açıdan zaten, hani, dediğim gibi İstanbul'da birçok, yani, yurt dışından öğrenci vs. vardı. Onlarla da yakınlığımız olmuştu vs. Eee, orada da, hani, bahsettikleri şeyleri merak ediyorsun, sen de gidip deneyimlemek istiyorsun. Bir de, hani, belki kısa tatiller yapıyorsun, işte, yurt dışına ama tam olarak içine giremediğini anlıyorsun. Biraz daha merak ediyorsun falan. Öyle bir, ııı, şeyle aslında motivasyonla olmuştu yurt dışı da. Eee, tabii ki burada, ımm, buradaki, hani, tahminimden daha zengin bir ortam sağlamış oldu aslında. Eee, hani, düşündüğümden de daha fark fazla şeyle tanışık olmamı, karşılaşmamı sağladı.
Doğru. Anladım. Anladım. Peki, ailenin tepkisi nasıl oldu? Yani, "Ben, yurt dışına gitmek istiyorum" dediğinde sana destek mi oldular yoksa, işte, eee, senden uzak kalacakları, belki senin de onlardan uzaklaşman ve, eee, işte, kültürden de uzaklaşman belki, eee, onları endişelendirdi mi? Nasıl tepki verdiler?
Hı hı. Evet. Emm, yani, aslında onlar için tabii ki hem biraz gönül koyabiliyorlar. Özellikle annem, hani, aaa, "İş burada bir şeyler yapsan." vs. diye ama bir yandan da anlayışlılar, anlıyorlar da, hani, o merakı, genç olma hissini. Sonra bir yandan aslında bence hoşlarına da gidiyor. Hani, olduğun yerde takılıp kalmamış olmak vs. hani, böyle, yeni şeyler arabi arayabiliyor olmak. Eee, o açıdan aslında hem destekleyici hem de hafiften bir gönül koyan yanları da var ama, şey, anlayışlılardı, diyebilirim.
N evet. Evet. Evet. Güzel. Yani, yine de destek olmuşlar, engel olmamışlar sana, açmışlar yolunu. Diğer duygu da bir anne olarak çok normal. Yani, senin yanında istemesi, senin için endişelenmesi zaten o da annelikten gelen bir durum. Peki, emm, sen dedin ki, "beklediğimden de farklı, beklediğimden de zengin bir şeylerle karşılaştım" dedin. Ne bekliyordun ve beklediğinden de fazla olan neydi? Şimdi bunu soruyorum.
Tabii ki. Doğru. Evet. Evet, yani, işte, eee, böyle, şey, eee, ilk buraya gelirken, hani, bu ülke üzerine düşünüyorsun. İşte, buranın yemekleri, içmeleri, işte, âdetleri vs. veya insanları üzerine hep, aaa, hani, kafanda onları düşünerek geliyorsun aslında ama, emm, tabii b biraz enternasyonal yani çok kültürlü bir ortamın olduğunu da, eee, biliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Yani, tamam, burayla bir, emm, her şeyin, hani, bürokrasisi, işte, kurumları vs. insanları, işte, esnafı falan tabii ki çoğu, eee, yerel, eee, kültürden gelme insanlar olmasına rağmen çok fazla, eee, yurt dışından da talep olan bir yer ve Avrupa'nın birçok yerinden belki Latin Amerika'dan, Afrika'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Kanada'dan birçok birçok yerden insan bir araya gelmiş burada ve, hani, b kalıcı olarak da gelen var veya uzun süreli olarak burada zaman geçirenler var. Böyle böylelikle bayağı, hani, beklediğimden de çok daha zengin bir, iii, insan, eee, şeyiyle, eee, karşılaştım çeşitliliğiyle. O biraz, eee, hani, beklediğimden biraz fazla oldu.
Tabii. Anladım. Evet. Evet. Anladım. Peki, eee, biraz da, böyle, hani, çok güzel bir macera, işte, eee, kendi anılarınla buradaki yaşadığın kültürü harmanlamak, yeni insanlarla karşılaşmak genel olarak keyifli ama yaşama geçtiğin zaman artık, hani, bir, eee, gezi, seyahat heyecanı bittikten sonra, işte, orada, burası senin artık kendi yaşadığın yer ol olacağını anladığın anda diyeyim, zorlayıcı tarafları da var mı bambaşka bir kültür içinde olmanın? Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
Evet. Hı hı. Tabii. Ya, evet, t t sonuçta, hani, alışık olmadığımız veya, hani, Türkiye'de yaşarken çok doğal kabul ettiğimiz ama burada olmayan veya burada tersi olan şeyler biraz, emm, ııı, insanı zorlayabiliyor. Yani, çok, böyle, büyük zorluklar yaşadığımı söyleyemem. Biraz kolay bir geçiş oldu aslında büyük anlamda ama mesela hayatımın ritmi konusunda biraz, eee, daha, emm, hani, zorlandığımı, başta özellikle İstanbul'da hep acele eden, hep hızlı olmak zorunda olan, işte, hep koşturan bir insan olarak hatta hepimiz öyle diyiz aşağı yukarı İstanbul'da yaşayan herkes biraz öyle olmak zorunda. Buradaki ritmi biraz düşürmek başta zor geldi. Hani, buraya biraz ayak uydurmak, o konuda sabır, daha sabırlı olmak, daha, böyle, beklemeye biraz daha alışkın olmak vs. En çok aslında biraz da kendim sabırsız bir insandım. Daha sabırsızdım. Kişisel olarak biraz bu zorladı aslında ama ona da iyi adapte oldum aslında ve, şey, sevindiğim de bir şey oldu. Emm, hani, "Neden o kadar hırslıyız ki, neden o kadar koşturuyoruz ki?" falan biraz bunu sorgular oldum. Bu, ööö, şey, ritim değişikliğinden sonra ve bence iyi bir değişim oldu aslında.
Güzel. Tabii. Anladım. Hıı. Anladım. Anladım. Yani, güzel, görüyorum ki burada, eee, ilk başta seni zorlayan ya da ilk başta sana değişik gelen, eee, o ayrıntı aslında senin hayatında da belki gerçekten asıl seni zorlayan şeydi ve, eee, orada sendeki o değişiklikle bir rahatlama, eee, yaşadın. Bu durumda da buraya taşınman şu anki hayatında sana çok güzel bir şeyler katmış. Peki, şimdi özel hayata geçelim. Mesela değişik bir kültürde yaşamak, evet, yine çok güzel, eee, kişisel gelişim olarak da sana iyi gelmiş, görebiliyorum. Peki, özel hayatında, eee, arkadaşların, yakın arkadaşların ya da belki, emm, gönül ilişkisi kuracağın kişiyle ilgili farklı bir kültürden olması seni nasıl etkiler?
Doğru. Kesinlikle. Evet. Yani, aslında çok şey değil. Hani, biraz daha tabii ki dil meselesi biraz devreye giriyor, değil mi orada? Iıı, yani, Türkçe konuşurkenki rahatlığımızı, eee, diğer dillerle çok kuramayabiliyoruz ve derinliği çok yakalayamayabiliyoruz Türkçe'de yakala yakalayabildiğimiz derinliği. O da bazen ilişkileri de belirleyebiliyor. Yani ilişkinin de çok derinleşememesine sebep olabiliyor bazen. Tabii her zaman değil ama bazı insanlarla da o kadar, ııı, kolay bir şekilde tık diye anlaşıyorsun ve o kadar hızlı bir şekilde aşıyorsun ki o dil bariyerini veya o psikolojik faktörleri. Iıı, o zaman da şey gibi geliyor. A, ben bunu Türkçede bu kadar hızlı yakalayamıyorum. Hani, direkt bazı şeyleri aşmış oluyoruz falan. Aslında 2 örneği de oldu bende, yani, bi bira biraz duruma göre ve insanına göre değişiyor bence.
Mesela, evet. Evet. Hı. Ne güzel. Anladım, güzel. Yani, gördüğüm kadarıyla sen, eee, adaptasyonu da güçlü birisin. Ya da negatif bir şey de yaşasan, eee, tek taraflı düşünmeyen bir insansın. Yani, çift taraflı düşünüyorsun, acaba bende mi bir yanlışlık var? Acaba ya da ben bu konuda kendimi nasıl geliştirebilirim ve buraya nasıl adapte olabilirim? O yüzden de sen, eee, bu çok kültürlü yaşantıya uygun birisin. Peki, çok kısaca, buna hiç uygun olmayacak bir insanın neler, ne zorluklar yaşayabileceğini düşünüyorsun? Bundan bahseder misin?
Doğru. Tabii ki. Ya, bence her şeye açık olması lazım. Yoksa, hani, en ufak bir alışverişte veya bir kısa bir muhabbet, iş bulma veya okula gitme, her şey sorun olur. O yüzden her şeye açık olarak gelmesi lazım bence insanın.
Çok güzel ve net bir cevaptı. Yani, üzerine başka bir şey sormaya da gerek yok. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Hı hı. <chuckles> Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağ ol.